Sì.
Per scrivere qualcosa io, ne mhmm, s avendo scritto e essendo stati pubblicati 2 libri ne ne posso testimoniarlo con <chuckles> con-con la mia esperienza, cioè pri prima de che ci fosse intelligenza artificiale e Kindle Unlimited, dovevi passare per l'editore, per, ehm, un revisore di bozze, per un revisore sugli argomenti e sul su li sul come li avevi trattati e se fossero anche stati interessanti, ecco. Adesso, cioè tu puoi metterti a, <clicks tongue> mhmm, ad a fare un libro sull'importanza del d del della mosca nella nella felicità di del bambino tra 3 e 6 anni, dico una cosa totalmente fuori da ogni logica, che tu puoi pubblicarlo quel libro. Cioè nessuno ti n cioè, e e e Amazon non ti dice mica non sta mica giudicare quello che pubblichi, eh. Poi dopo lo f lo faranno le persone magari a seconda di quello che scrivi e quanto sei convincente. Però, eh, adesso è un po' come High Park a Londra, sai, quel posto dove, ehm, si si può andare e e d e ognuno dice la sua. <chuckles> Eh eh. Adesso puoi dire la tua anche per iscritto e questo e questo è pericoloso, perché moltissimi anche per iscritto, e io leggendo tantissimo, me ne rendo conto, me ne rendo conto del prima e dopo intelligenza artificiale, prima e dopo Kindle Unlimited, <clicks tongue> mhmm
Mh-mh. <clears throat> Mh. <chuckles> Sì. Mh-mh. Sì. Cer Mh-mh. Sono sono punti di svolta per per questi settori, insomma, uhm, un po' per tutti i settori in realtà, soprattutto parlando di intelligenza artificiale.
<sighs> Eh sì. Eh, sì, sì, sì, sì, si. Sì, la de-democratizzaz esatto, ma il democraticizzare determinate cose, significa aumentare la possibilità che ci siano delle persone che, ehm, faccia diano dei contenuti molto più belli, più interessanti, ma anche dell'opposto. Il novantanove per cento è l'opposto, eh, cioè nel senso, perché
Im Sì. Ah-ah. Beh certo. Certo. Certo. Senti, uhm, volevo chiederti diciamo, mhmm, in maniera conclusiva, no, ehm, tu mi hai parlato del della tua esperienza di vita riguardo appunto le pratiche di, non so se chiamarle, giust in maniera giusta, combattimento?
Sì. Sì, difesa personal difesa personale.
Si può dire? Okay, difesa personale. Mhmm, ti sei affidato insomma a strumenti per lo più digitali, mi sembra di aver capito, ma, uhm, secondo te
No, per ad sì, per imparare adesso, sto dando un'infarinatura con, ehm, il digitale. Poi dopo però per approfondire seriamente è necessario un maestro fisico.
Okay.